อ่า ผมจะเห็นอยู่ในข่าวบ่อย ๆ เนาะ เราเข้าใจแหละว่า มันมีคนที่เขาไม่ได้รัก อ่า หมารักแมวแต่ว่าอย่างน้อย ๆ เนี่ยถึงไม่ได้รักเนี่ยก็อย่าไป เกลียดเขา เลยใช่ไหมครับผม จริง ๆ เราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมี เอ่อ ใจรักแบบว่า โอ้ รักสัตว์ขนาดนั้น แต่ว่าอย่างน้อย ๆ เนี่ย คุณคือ ควรจะมีเมตตาใช่ไหมครับผม เมตตาในที่นี้ก็คือ อ่า เราเนี่ยไม่ควรไปทารุณกรรมมัน ผมเห็นในคลิปน่าจะ อ่า สักพักหนึ่งแล้วที่ อ่า เป็นคนเอาไม้ตีหมาไซบีเรียนนะครับผม ออกข่าวดังเลย น่า น่า น่าจะเคยเห็นใช่ไหมครับ? ที่แบบว่าตีจนแบบว่า อ่า เรียกว่าคาที่เลยอะครับผม อ๋อ ไอ้ข่าวนี้เนี่ย โอ้โฮ รู้สึกสะเทือนมาก แล้ว แล้วมันก็มีคลิปที่สมัยนี้เนาะ มันก็จะมีคลิปที่ไม่ได้เซนเซอร์ ไม่ได้อะไรเนี่ยออกมาให้ ให้ ให้เราเห็นเนี่ย โอ้โฮ บางทีแค่ แค่ตีลงไป 2-3 ทีจนมัน มันหมอบเนี่ย ก็สะเทือนใจแล้ว นี่ยังไปตีซ้ำแบบว่า โอ้โฮ ใช่ไหมครับผม จน จนมันถึงขั้นชีวิตเนี่ยก็ไม่ เราลองจินตนาการดูสิครับว่า ถ้ามีคนเนี่ยตีเราจนแบบว่า โอ้โฮ ต้องตีจนถึงขั้นชีวิตเนี่ยกว่าที่ อ๋อ ใช่ กว่าที่เราจะสิ้นใจเนี่ย มันจะต้องทรมานขนาดไหน ใช่ไหมครับผม อืม
อืม อืม ใช่ อืม ใช่ ๆ ๆ ใช่เลย ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ โอ้โฮ ใช่ ใช่ ๆ ๆ ๆ ได้ยินอยู่เลยช่วงนั้น <tsk> อืม ใช่ โอ้โฮ จริง อืม ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม อืม ใช่เลย โอ้โฮ มัน อือ โอ้ จริงค่ะ โอ้ ไม่ ไม่อยากจะคิดเลยคุณ อืม ใช่ เห็นด้วยเลย เห็นด้วย คือแบบว่าขนาด ขนาดเราดูแค่คลิปอะคุณ เรา เรารู้สึกหดหู่ขนาดนี้เลย แล้วนับภาษาอะไรกับ สัตว์ที่ต้องโดนน่ะคุณ โอ้โฮ ไม่อยากจะคิดแบบ โอ้ แบบนี้เลย เรารู้สึกว่า เออ อันเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าแบบ เออ รัฐบาลเนี่ยควรที่จะแบบออกกฎหมายคุณ ให้มันแบบ <tsk> รุนแรงอะ ไม่งั้นคนก็จะทำแบบนี้กันบ่อย ๆ คือถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ย สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะแบบว่า อ่า ทำตัวผิด ทำตัวแย่ไปเนาะ แต่เราก็ควรที่จะแบบ อ่า เข้าใจแล้วก็ <tsk> คือด้วยความที่เค้าเป็นสัตว์เนาะ ในบางครั้งเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเหมือนกับคนไง เราก็ควรที่จะเข้าใจหน่อย
ครับ อืม ใช่ครับ อ๋อ ใช่ ใช่ ๆ เลยครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับผม ครับ อา ใช่ ใช่ครับผม

ผมอะยอมรับได้อยู่กรณีเดียวในการทารุณสัตว์ ก็คือกรณีที่ อะ เราต้องยอมรับก่อนว่า อ่า สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มีทั้ง ดี มีทั้งไม่ดี ใช่ไหมครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่ดุร้ายก้าวร้าวเนี่ยมันก็มี ใช่ไหมครับผม ก็จะเคยเห็นอยู่ในข่าวบ่อย ๆ ที่สัตว์เลี้ยงกัดคนตาย อะไรอย่างเงี้ยครับผม ผมคิดว่าถ้าเป็นในกรณีที่ป้องกันตัวจริง ๆ เนี่ย ผมว่าสามารถที่จะ อ่า สามารถที่จะลงไม้ลงมืออะไรได้ ก็คือเหมือนเป็นการรักษาชีวิตของตัวเรา ใช่ไหมครับผม อ่า ถ้าเป็นกรณีเนี้ย ผมเข้าใจได้ อ่า ว่าเรา เราก็ไม่ใช่ว่า มอง โลกสวยถึงขนาดว่า โอ้ย ไปทำมันทำไม อะไร อย่างเงี้ย โอ้โฮ ถ้ามันกัดเราถึงแบบว่าขั้นจะเอาชีวิตขนาดนั้นนะครับ จริง ๆ เราก็ควรที่จะตอบโต้มัน อ่า อย่าง อย่างสมควร อะไรอย่างเงี้ย อย่างสมเหตุสมผล อย่างเช่น สมมุติถ้ามันกัดเราแล้วเราตีมัน เอาไม้ตีอะไรตี แล้วมันปล่อยอะก็ ก็ให้มันปล่อยไป แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไป ใช่ไหมครับ แต่ไม่ใช่แบบว่าพอมันกัดเราปุ๊บ พอเราตีขึ้นปุ๊บมันปล่อยก็ไปตีซ้ำจน แบบว่า อ่า ขนาดนั้นมันก็อาจจะเกินกว่าเหตุไป ใช่ไหมครับผม อา ใช่ไหมครับ?
คืออะไรเอ่ย? อืม อืม ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ อืม โอ้ ค่ะ อือ อือ ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ อืม เช่นเดียวกันเลย อืม โอ้ เนาะ อืม อืม อา ค่ะ อืม อืม ใช่ เห็นด้วยเลย อ๋อ ใช่ ๆ อืม โอ้ย จริง ๆ เลย อุ๊ย ส่วนใหญ่อะค่ะ ที่เรา เคยเห็นอ่ะ ส่วนใหญ่แล้วการทารุนสัตว์อะค่ะ มันมักจะเกิดจากคนที่มีแบบว่าอาการมึนเมาด้วย เหมือนไม่มีสติอะคุณ แล้วเหมือนแบบว่าไปทารุณเขาเสียแบบ โอ้โฮ รุนแรงเลยค่ะในบางครั้งอ่ะ
อืม ครับ อืม อันนี้ก็จริงครับ อา ครับผม อืม ใช่ครับ
อืม โอ้โฮ ยิ่งแบบ เอ่อ พอแบบเราเลี้ยงสัตว์เนาะ แล้วเห็นอะยิ่งแบบหดหู่ใจอะคุณว่าแบบ เฮ้ย คือแบบ <tsk> คือทำไปได้ยังไงอะ? เออ แต่ถ้าเกิดคนไม่เลี้ยงสัตว์แล้วเขาทำอะเขาอาจจะรู้สึกว่ามัน <tsk> มันปกติหรือเปล่า? การเตะสัตว์เนาะ แต่สำหรับพวกเราแล้วคือแบบ โอ้โฮ มัน มันผิดปกติแล้ว คนนี้อะ
ครับ อืม อืม ครับผม ครับ อ๋อ ครับผม เข้าใจได้ครับ ก็อย่างที่ผมบอกแหละครับผม ถ้ามันเป็นการป้องกันตัวอย่างเหมาะสม ใช่ไหมครับผม เราก็ไม่ใช่คน ที่โลกสวยอะไร มากถึงขนาดนั้นอะนะครับ เราก็เข้าใจแต่ว่า ถ้าให้มันอยู่ดี ๆ เนี่ย เราก็ไปทำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหตุสมควรอะไรเลย ใช่ไหมครับผม อืม ครับ
อืม อืม ค่ะ อืม ใช่ ๆ ๆ อืม อืม อืม ๆ ใช่ แล้วยิ่งเหมือนบาง ค เราเคยเจอนะคุณอันนี้ คือ อ ไม่แน่ใจว่าคุณได้ทันข่าวนี้หรือเปล่า? ที่เหมือนกับเลี้ยงสัตว์กันเพราะว่าแฟน ใช่ไหมคุณ เหมือนมีแฟนแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยกันคุณ แล้วก็พอสุดท้ายอะเลิกกัน แล้วก็โกรธแฟนค่ะ ก็เลย เอาแมวตัวนั้นที่เลี้ยงด้วยกันน่ะ คุณทิ้งลงมาจากชั้นที่ สามสิบ กว่าลง ค โอ้โฮ! แบบ โอ้โฮ! แบบทำได้ไงอะ คิดได้ไงก่อน คือแบบ โอ้โฮ เรารู้สึกว่ามัน มันกระทบกับจิตใจมาก ๆ คุณ
ครับ อ๋อ ครับ อา ครับ อืม ครับ ครับ อา ผมเคยเห็นอยู่ครับผม อืม <chuckles> ใช่ ๆ ครับผม ถูกต้องเลยครับ

อืม ครับผม จริง ๆ เนี่ย อย่างเรื่องการขับถ่ายเนี่ยผมก็เข้าใจได้เลย จริง ๆ น้อง น้องแมวเนี่ยน่าจะมี อ่า นิสัยส่วนตัวก็คือจะขับ ข ขับถ่ายเป็นที่อยู่แล้ว อันนี้ที่ขับถ่ายนอก นอกห้องน้ำเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นด้วยปัญหาสุขภาพหรือเปล่า เพราะว่าอย่างที่ ที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ก็คืออายุเยอะแล้วใช่ไหมครับผม? อ่า บางทีเราไม่รู้ว่าเป็นจากปัญหาสุขภาพ หรือเปล่า หรือว่าสาเหตุอื่น ๆ หรือเปล่า แต่อย่างน้องหมาผมเนี่ยทั้ง 2 ตัวเนี่ย ผมก็ฝึกให้ขับถ่ายเหมือน เหมือนน้องแมว ก็คือจะมีห้องน้ำให้เขา เพราะว่าเราอะไม่ ไม่สะดวกที่จะพาเขาออกไปเป็นเวลา ใช่ไหมครับผม อา เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะฝึกให้เขาขับถ่ายในห้องน้ำ แต่ทีนี้เนี่ยเขารู้นะว่าห้องน้ำของเขามันคือที่ไหน แต่ว่าบางทีอะมันก็จะแบบ เหมือน ผมอะ ผมมองว่าอันเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบกวนอะ มันจะกวนเราอะ แบบว่า มันก็จะแบบ "เฮ้ย ขอนิดหนึ่ง ออกนอกห้องน้ำหน่อยได้ไหมล่ะ?" แต่ว่ายังอยู่ใกล้ ๆ ห้องน้ำนะ "อา ขออีกนิดหนึ่ง ออกมาหน่อยได้ไหมล่ะ" อะไรอย่างเงี้ย ครับผม บางทีเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของเขา เขาอาจจะแบบว่าขยายเขต หรือเปล่า อันนี้ อันนี้คิดในมุม คิดในมุมของเขานะ อยากจะขยายเขตหรือผมสง ผมอะสังเกตดูว่า เขาจะเป็นอย่างเงี้ยตอนที่เราไม่อยู่บ้าน ถ้าตอนผมอยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะ โอ้ ไปนั่งหน้าสลอนให้เราเห็นนะว่า เอ่อ "ฉันฉี่ถูกที่นะ ฉันขับถ่ายถูกที่นะ" อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่พอเราไม่อยู่บ้านเท่านั้นแหละ อ้าว มาแล้ว อา ก็พยายาม พยายามคิดเข้าข้างเขาว่า เขาอาจจะเหงา อาจจะกลัว แล้วเขาอาจจะต้องสร้างอาณาเขตเพิ่มขึ้น อะไรอย่างงี้ อา ก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ถ้าคิดแบบว่า คิดแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ เลยก็คือ มันกวนเรา อยู่ นั่นเอง <laughs> ครับผม อืม
อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ ใช่ ใช่เลย อืม อืม อา อืม อืม เออ ใช่ ๆ ๆ อืม โอ้โฮ ดีเลย อืม เออ ดื้อ อือ ๆ ใช่ อา อืม อืม อ๋อ ๆ ๆ จริง ๆ อา เออ ๆ ใช่ ๆ ๆ ใช่เลยค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม <chuckles> โอ้โฮ มาเลยใช่ไหมเอ่ย? อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม เห็นด้วย ๆ เห็นด้วยเลย คือของเราก็เป็นคล้าย ๆ กันเลย เหมือนบางครั้งเหมือน โอ้ เล่นกันพึ่งเสร็จอะคุณ แล้วแบบไป ไปฉี่แล้ว เหมือนเป็นการกวนเฉย ๆ อุ๊ย แบบ แล้วแบบนี้เนี่ยคุณ เราอยากจะเล่าเลยว่า เมื่อไม่นานมานี้ค่ะ เราก็เล่น social เนาะ แล้วก็ไถ ๆ ก็เห็นแบบว่าคลิปแบบทารุณสัตว์ที่รุนแรงมากเลยคุณ คือเขาเหมือนกับแบบ เหมือนด้วยความที่คนคนนั้นเขาเป็นเหมือนมี ส อ่า <tsk> เขาเรียกว่าไรนะ สุขภาพทางจิต เอ่อ ใช่ ใช่เลย แล้วเหมือนเขาก็แบบว่า อ่า จับแมว เหมือนเขาแบบ เหมือนเขา เขาจะรับเลี้ยงแมวในกลุ่มอะคุณ ฟีลแบบว่าประมาณ อ่า เวลา เวลา เวลาใครโพสต์หาแม โพสต์แจกแมวปุ๊บ เขา อือ รับ รับเลยคุณ แล้วก็เหมือนสุดท้ายอะ เพื่อนบ้านเขาอะออกมาแฉว่า เขาเหมือนพอรับแมวมาปุ๊บแล้วเหมือนเอามาบีบคออะคุณ เหมือนมาแบบ มาทารุณอะ ด้วยความที่เขาเป็นโรคทางจิตอะคุณ ใช่ เรารู้สึกว่า เออ พอเราเห็นข่าวประมาณนี้แล้วมันแบบ โอ้โฮ มัน มันคือแบบ ด้วยความที่เราเลี้ยงสัตว์เนาะ อืม <tsk> ใช่ ใช่เลย ๆ คือแบบ อืม แล้วฝั่งนู้นคือ เคยเจออะไรบ้างไหมเอ่ย?
อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับผม อืม ใช่ ใช่ครับ อ๋อ ครับ อืม เข้าใจครับ ครับ อืม ครับ อ๋อ ก็คือจะแบบว่ารับอุปถัมภ์ใช่ไหมครับผม? อา ครับ อืม ครับผม ครับ อืม เข้าใจเลยครับ อืม มันก็หดหู่เนาะใช่ไหมครับ? อา เข้าใจเลยครับ